Non. Et justement si tu avais une adolescente, heu, de l'état, heu, face à toi aujourd'hui qui rencontrerait peut-être les mêmes ondes négatives, quels conseils tu pourrais lui donner, heu, pour, heu, essayer de se de se protéger de ces ondes négatives?
Mmh mh. Oui. Alors heu, hem, ce que j'ai appris moi-même du coup, heu, je lui dirais que, hem, que ah, mineure? Heu, ben, elle a pas le choix, hein, de de d'ê d'être dans ce monde, mais qu'il faut qu'elle patiente parce qu'après elle sera maître de sa vie.
Mmh mh.

Ah non, heu, pour moi pour moi, heu, pour moi, je n'ai pas fait d'erreur, en fait, heu, bien sûr, heu, je ça aurait été bien que je continue l'école, mais <coughs> de toute façon, on m'en aurait pas laissé le l'opport l'opportunité donc
Mmh. Mmh, oui, j'entends qu'en tout cas, dans ton histoire, dans ton vécu, heu, ton adolescence, c'était le moment où tu étais, heu, sous le contrôle des adultes mais heu, que tu as quand même heu, tenu bon pour heu, construire ta vie, heu, comme tu l'entendais aujourd'hui et que tu referais pas tout de la même façon mais que globalement quand même, heu, tu as réussi, heu, à faire ce que tu voulais, quoi.
Mmh. Mais Oui.